Hmm, parang naging bonding namin. Tapos yung memories nila habang ginagawa yun. Tapos ano, yung naka-save ka pa. Tapos nag-enjoy ka pa kasi masarap siya. <laughs> Gano'n.
Mm. Hmm. Mm. Oo, wow naman. Oo. Siguro naman kung, ah, ako tatanungin mo rin tungkol diyaan, maganda rin naman yung naging, um, epekto ng hobby ko sa siyempre sa buhay ko. Kasi minsan nakaka-relax din naman ang paghahalaman, nakakatanggal siya ng ano, stress lalo 'pag nakikita mo yung mga halaman mo eh, lumalago. Tapos, um, namumulaklak ta's napaparami. Kasi, alam mo yun, yung ibang mga halaman ko na eh, talagang 'pag nakita rin naman na ng iba, tal iba, lalo yung mga kaibigan ko, eh, talagang napapa-wow din naman sila nai-impress sila. Kaya minsan ang ginagawa ko, ah, sine-share ko din naman yung mga, um, mga, ano tawag dito, yung mga anak nung halaman. Yung mga bagong ano niya, bagong sprout na ano, halaman. Kaya 'pag nagpaparami ako ta's may manghihingi na kaibigan, ganiyan, eh, talagang binibigyan ko din. Lalo ngayon yung mga tanim ko eh, naging mula sa orna ornamental eh, nag-focus naman ako ngayon sa fruit trees.
Hmm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah. Mhm. Fruit trees naman, masaya yan 'pag nagkabunga na.
Mm. Oo, yung Mulberry, ngayon yung gustong-gusto kong inaalagaan kasi ang bilis ano, mamunga.
Uy. Oh, gustong-gusto ko yun. Nung nakaraan lang may nadaanan kami sa tulay eh, namitas kami ng asawa ko. <laughs> Hay. Mulberry.
Mm. <laughs> Ano yan, yung ano, malalaki ba o yung native na maliit?
Malaki, malalaki na ano, kinain ko siya habang naglalakad kasi parang ano, parang ilang araw na ako nag-aano nun kasi nagkatrangkaso 'ko gusto ko ng maasim. Di ba yung pula, maasim? Oo.
Ah. Hmm. <laughs> Oo, maasim siya 'pag red. Oo.
Ang sarap. <laughs>
Mhm, mhm. 'Yaan mo bibigyan kita ng tanim ko 'pag ano, 'pag nagkita tayo. <laughs> Madami na akong ano, seedling nun.
Ay, sige ah, asahan ko yan ah. <laughs> Oo, dati gusto ko yun nun eh.
Eh eh eh. Mm, bukod sa ano, sa pagluluto, may gusto ka pang ibang hobby gano'n na gusto mong matutunan?

Oh 'yong ano 'yong isa sa mga siya si natutunan ko rin 'yong paggawa ng pizza dough. <chuckles> Kasi 'yong mga mga anak ko mahilig sila sa pizza tapos oo, 'yong pizza dough kasi ang dami pala puwedeng gawin. Tuwang-tuwa ako nung first time ko gumawa no'n 'yong umalsa siya kumbaga ang liit lang niya, eh, umalsa siya.
Ah. Sa pizza, mm. Hmm. Sige nga i-share mo nga sa'kin yan parang gusto kong ano gawin.
Ano lang siya, um, 2 cups ng flour, ng harina tapos, ah, lalagyan mo lang siya ng oil depende kung gusto mo butter or oil talaga, coconut oil, tapos yung pampaalsa niya 'yong yeast, instant yeast oo tapos konting asin at konting asukal tapos ilalagay mo muna siya sa ref tatakpan mo siya ng ano, kung may lampin oo tapos after 2 hours umaalsa talaga siya oo na lumalaki siya nakakatuwa tapos su ipa susuntukin mo siya para umano 'yong hangin. Ayun, nakagagawa kami ng
Pa'no mo 'yun ginawa? Hmm. Mm. Yeast, oo. Ah, talaga? Mm, yung katsa gano'n? Ah, talaga? Mm. Ah, para ano matanggal yung hangin niya.
mm, tapos iaano mo na siya yung ano yung tawag no'n yung parang minamasa mo na siya, oo i-shi-shape mo na siya sa pizza, maraming magagawa, um, pizza 'tsaka yung quesadilla. Yung quesadilla para siyang pizza.
I fa-flat mo na gano'n? Oo. Ah. Quesadilla, ah, gawa din pala doon, 'yun?
Hmm. Yung pa mali, oo para siyang pizza pero tinutupi.
Ah, okey. May palaman 'no?
Mhm, pero yung mga anak ko kahit yung pizza sauce lang or tomato sauce na nilalagyan ng asukal ta's ano cheese, gustong-gusto na nila 'yun.
Mm.

Ah, siguro sa akin nung um kakaibang naranasan ko nung ginagawa ko yung paghahalaman siguro eh, yung um nakakapunta ako sa iba't ibang ah, plant na nurseries gano'n. Yung kahit alam mo yun kahit malayo talagang dinadayo ganyan may isang beses pa nga, para lang sa isang Cactus, ah, dumayo pa kami ng Cubao para lang <chuckles> bilhin yung, ah, type ng Cactus na yun. Yung tinatawag na Moon Cactus kung pamilyar ka 'don.
Hmm. Ah. Mm. Mhm. Ah, hindi ako familiar eh, mamaya i-search ko nga yan.
Ah, oo, maganda 'yun maganda 'yun, yung Moon Cactus, kasi hindi siya ordinaryong halaman kasi alam mo 'yun dalawang species siya ng Cactus na pinag-fuse into one ganun. So, bale yung ah, yung katawan niya galing sa katawan ng Dragon Fruit tapos yung nasa taas niya yung tinatawag na parang buwan o moon na, ah, moon na tawa Moon Cactus kaya tinawag siyang Moon Cactus eh, yung ano iba't ibang kulay ng Cactus na bilog.
Mhm. Hmm, ang galing. Mm. Ah, mukhang maganda
Tapos special pala siya kasi, ah, yung Cactus na yun eh, iba't-ibang kulay eh, kinuha pa sa disyerto sa Amerika, san san ba Arizona Arizona yata yung pinang-source nila dun sa cactus na yun. 'Di ba na talagang
Mm. Naku mukhang mahal yan ah. <chuckles> Mukhang mahal, ah, magkanong bili mo nun?
Nabili ko 'nun isang piraso naman, abot kaya naman mga ₱500, pero maliit lang 'yun, oo.
Hmm, ah, Napalago mo ba?
Tapos. Sinubukan ko kasi nanganak siya, eh, nabu sa limang tinanim ko, isa lang yung nabuhay eh, nung ano na, ah, nagtag-ulan na ayon hindi ko hindi ko namalayan na nakababad pala siya sa ano sa tubig ulan tapos, ah, mga 3 days after nabulok siya.
Mm, ah, halaman. Ah,